Heu, dis-moi, je je t'appelle en ce mo enfin parce qu'en ce moment, je me sens je ne me sens pas très bien. Heu, pour te dire, heu, je je me suis, heu, séparé de ma petite, petite, heu, amie, enfin c'est elle qui, heu heu, qui m'a quitté plutôt et heu et en fait, j'ai plus envie de rien faire, heu, je j'ai perdu le goût un petit peu à la vie, hein. Je je vais pas m'en cacher, heu et heu, je sors plus de chez moi, en fait, je sors plus de chez moi, je je vois plus personne et heu et sauf que ça commence à à me peser sur, heu, sur le mental, heu. Je suis en arrêt de maladie aussi, donc je vais plus travailler heu. Vraiment, je je reste à la maison en permanence et je sais pas du tout, heu, comment me sortir de là et et ni heu, quelle chose je peux mettre en place, en tout cas pour, heu, pour aller mieux.
Alors déjà, je suis vraiment désolé que ça te soit arrivé. Heu, c'est sûr que, voilà, une rupture, c'est c'est c'est vraiment pas facile à vivre. Hem, donc en en en tout cas sur, ce ce vraiment je je suis vraiment désolé pour pour pour ce qui t'arrive en ce moment, hem, mais par rapport à cette rupture du coup. Est-ce que heu, est-ce que tu peux m'en dire plus sur, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens actuellement?
Bah je vraiment, je me sens pas bien. C'est comme si heu heu, je me dis que peu importe les activités par exemple que je peux faire, heu heu, je suis un habitué, ouais, de la salle de sport. Heu, j'y allais heu très, très régulièrement, que ce soit, soit le matin ou après le travail ou des choses comme ça. Heu, depuis, en fait, j'y vais heu, j'y vais plus du tout, hein, heu, j'ai complètement abandonné. Donc heu, déjà, je beh, j'ai mon physique, heu, qui, heu heu, qui a bien diminué et je me je me sens pas bien dans ma dans ma peau. Et heu, enfin, voilà, c'est surtout un oui, j'ai j'ai plus goût à la vie, j'ai plus en en envie de rien et donc heu, je m'isole, je reste derrière mon ordinateur, je joue aux jeux vidéo, heu, je regarde des, heu, des bêtises un petit peu sur Internet, heu, enfin, comme, heu, comme un petit peu un adolescent et qui se met dans sa bulle.
Bien sûr, enfin je je vois totalement, heu, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est c'est, heu, c'est c'est très facile de justement tomber dans dans cet isolement et hem, alors là actuellement du coup l'objectif, heu, pour toi est-ce que ce serait vraiment de de de passer à autre chose?
Bah, oui, déjà dans dans un 1er temps, heu, bon j'ai toujours ces pensées envers elle et heu, toujours ces différents sentiments et j'arrive pas à à décrocher comme un comme si j'avais un espoir qu'un jour, demain, heu, ça ça revienne. Mais c'est surtout aussi, heu, ben, mes mes amis, heu, s'inquiètent, heu, pour moi, ma famille. Enfin bon, parce que je reçois des messages, heu, de temps en temps pour heu, parce qu'ils sont tout de même au courant. Heu, que ça s'est arrêté. Mais je reçois des messages pour me demander, heu, comment ça va, des choses comme ça et sauf que je je réponds même plus. Je réponds plus aux messages, heu, mon téléphone, je l'ai mis en sourdine. Heu, parce que, bon, déjà, il y a les appels de prospection téléphonique. Mais c'est surtout que j'ai j'ai j'ai pas envie de parler et heu et comme si j'allais avoir, heu, le le besoin de de me justifier de de mon silence, ou alors, heu, qu'on me demande: «Comment ça va?» alors que, beh, ça va pas et j'ai pas forcément envie d'en discuter.
D'accord. D'accord, je je comprends totalement. Hem et hem, alors, bon, ta ta relation, heu heu, c'est c'est quelque chose d'assez personnel, mais c'est sûr que, heu, voilà s'isoler, c'est c'est c'est clairement pas une une solution au problème et heu, donc je voulais te demander est est-ce que bah, là actuellement, est-ce que tu as déjà essayé de, heu, de mettre quelque chose en place peut-être pour essayer de te sortir de de de cet isolement?
Heu, <sighs> n oui et non. En tout cas, j'essaie, heu, petit à petit, même si c'est pas grand-chose, mais heu, j'essaie, heu, aller, heu, à minima 1 fois dans la journée, même si ce n'est que, heu, 15 minutes, heu, j'essaie d'aller marcher, heu, même si, heu, bon, la ville me plaît pas forcément et que j'en ai pas forcément l'envie non plus. Mais voilà, j'essaie de de marcher pour pas être complètement statique et que ça me cause des problèmes de santé, heu, au quotidien. Mais c'est c'est un petit peu la seule chose, hein. En soi, je je fais rien d'autre et et le reste du temps, heu, vraiment, je suis, heu, sur mon écran.
Non, bien sûr. Non, mais alors déjà, c'est c'est c'est une superbe chose que, heu heu, bah, t'essaies déjà de de sortir. C'est hyper important de de voilà, un petit peu sortir de de son petit cocon et de de de prendre l'air frais. Hem et heu, tu m'as parlé, du coup. Tu m'as dit que, heu, tu as bon, tu es toujours en contact avec ta famille, tes amis. Hem, est-ce que, heu, au niveau de ça, e est-ce que tu tu sens que ça t'aide, justement, de de parler, heu? Ou alors, est-ce que tu as déjà parlé, hem, de de ça concrètement avec, heu, avec tes proches?
Mais, heu, pff c'est, heu, c'est toujours assez délicat. Je suis quelqu'un de d'introverti, donc heu, je f en parler, heu, de façon détaillée, non. Parce que j'ai toujours cette appréhension du, heu, parfois, du jugement. Donc, heu, c'est un petit peu la raison, heu, pour laquelle aussi je je m'isole. Mais enfin bon, mon meilleur ami essaie de prendre de mes nouvelles. Donc, c'est un petit peu la seule personne à qui avec qui j'en discute. Mais, heu, mais ça s'arrête à, heu: «Est-ce que tu vas bien?» Donc, je réponds que oui, alors que pas du tout. Et heu, on essaie de de se dire, heu, 2-3 choses, heu, mais non. Après, je parle, assez souvent, tout de même, à ma mère qui est qui, heu, tu sais, elle est elle est pas très objective. Et heu, j'ai l'impression que, parfois, ça me fait un peu du bien d'entendre, heu, des choses, heu, que j'ai envie, heu, d'entendre. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est, heu j'ai enfin, je sais pas. C'est comme si j'avais toujours pas envie de les voir et que et que je vais avoir un jugement de leur part sur dans quel état j'ai je suis, dans quel état j'ai été et heu et voilà.
Bah, bien sûr, je comprends totalement. Et et heu, alors, la chose avec l'isolement, c'est justement, heu, le le but, c'est de de s'en sortir en, heu, vraiment essayant d'être au maximum, heu, au contact, bah, du du monde extérieur, en fait. Et hem, donc, tu m'as dit que tu en parles, heu, tu en as déjà parlé avec ta mère. Hem, mais est-ce que, dans en dans ton entourage, heu, tu sens qu'il y a une personne qui qui serait, heu, là, pour vraiment t'écouter et essayer de comprendre ta situation, heu et et et qui pourrait t'aider? Donc ça pourrait ça pourrait être ta mère, par exemple, mais, heu, ou même quelqu'un d'autre.
Mmh. Oui, oui. Heu, ma mère, heu, m'écoute, heu, en permanence. Ça, c'est une, heu, certitude. Après, c'est surtout, heu, mon meilleur ami avec avec lequel, heu, je me sens le plus à l'aise parce que, tu sais, la la relation de d'un garçon à une fille, donc, moins de, heu, de l'enfant auprès de sa mère. Ben, c'est pas évident parce que, bon, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu intimes et et donc, heu, dont j'ai pas envie de parler avec ma mère. Et heu, avec mon meilleur ami, c'est un un peu plus évident et il est beaucoup moins objectif, heu, enfin, il est beaucoup plus objectif, pardon. Heu, il va ne il ne va pas hésiter à me dire des choses qui vont peut-être me blesser mais, en en soi m'apporter, heu, m'apporter des choses qui vont me faire du bien sur le long terme et en tout cas, heu heu, me faire prendre conscience de certaines choses.
OK. Alors déjà, ça, c'est super que tu aies quelqu'un dans ton entourage, bah, avec qui tu peux parler, heu heu, clairement, sincèrement. Parce que oui, c'est vrai que, bon, heu, parler avec sa mère de ce genre de choses, heu, ça ça peut être parfois un petit peu plus, heu, compliqué. Heu, donc déjà, ça, c'est super. Et hem, donc, e est-ce que tu as déjà eu ce moment où, heu bah, tu t'es un peu, un pe un petit peu plus ouvert, justement, à à ton meilleur ami ou, heu, vous avez vraiment pu en parler, heu heu heu, pleinement, justement, de de ce problème d'isolement?
Heu bah, il y a, heu, il y a pas si longtemps, oui, on s'est appelés, heu, en visio et heu, on a commencé à discuter parce que, bon, lui aussi a eu une expérience, heu, un petit peu difficile avec une relation précédente. Et heu, il a essayé de me donner son point de vue sur la re la relation en me disant que, heu bah, c'était peut-être, heu, pas quelqu'un de fait pour moi. Heu, que, heu, il y avait beaucoup, heu, d'aspects, heu, négatifs à cette, heu, relation, des comportements que cette personne avait. Et donc, heu, qu'en soi, il fallait que ce soit, heu, une leçon, une leçon de vie et qu'il faut pas que je le prenne forcément comme, heu, quelque chose de négatif. Heu, qu'il fallait que j'avance. Mais, heu, en fait, je je je je le comprends totalement, mais c'est c'est surtout que c'est difficile, oui, de, heu, de passer à autre chose et de se dire que, heu, que cette personne était peut-être pas faite pour nous.
Oui, bien sûr, je comprends totalement. Heu, donc donc là, hem, est-ce que tu dirais que, du coup, tu es, dans un ce dans un certain sens, heu, encore, hem, attaché justement à cette ancienne relation? Et est-ce que tu y penses constamment?
Oui Oui, oui, j'y pense, heu, j'y pense assez régulièrement, oui.
OK. Non, mais je je vois totalement et et et c'est tout à fait normal, d'ailleurs, hein. Mais heu, c'est vrai que si tu veux sortir maintenant de cet isolement, hem, je pense que la première étape, c'est justement de de, un petit peu, se détacher quand même, heu bah, de cette chose, justement, qui te garde dans dans l'isolement, donc ton ton ex-relation. Et et heu, do donc, mmh, ce qui serait intéressant, c'est juste de te de te remettre en question par rapport à ça et voir si c'est possible pour toi, bah, de de passer à autre chose. Alors, bien sûr, heu, là là je te dis pas de de peut-être oublier la personne. Ah, ça ça dépend vraiment de toi et de ta relation avec elle. Mais, pour le moment, heu, pour que tu puisses passer à autre chose et avancer dans la vie, hem, simplement, juste se détacher, justement, de ça.
Oui, oui. Non, mais tu tu as totalement raison. Il faut que j'arrive à passer à autre chose. En plus, bon, j'ai, heu, j'ai toujours les re heu, réseaux sociaux qui sont rattachés à elle. Enfin, j'ai pas réussi à à la bloquer ou des choses comme ça et et ça me ça me met dans un cocon, heu heu, encore plus de solitude. C'est comme si je me disais: «Je suis encore avec elle, heu, tout seul, en étant chez moi et en consultant ses photos, des choses comme ça». Donc, heu, non non, tu as raison. Il faut que j'arrive à à m'en détacher et heu et renouer un petit peu le lien avec mes proches.
Mmh. Oui, bien sûr. C'est c'est c'est exactement ça et heu, bah, comme dit par rapport à ton environnement, tu dis que, voilà, tu l'as encore sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui peuvent peut-être empêcher de de, heu, bah, d'avancer. Donc, heu, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait de, heu, de dans un 1er temps, bah, comme dit, de un petit peu changer son environnement, heu, de faire gaffe à pas trop passer de temps sur les réseaux sociaux et et surtout comme dit, vraiment de, mmh, heu, bah, de s'ouvrir au au monde extérieur, de tenter des nouvelles choses, de, heu, de commencer à faire d'autres activités et comme dit, si vraiment, tu peux continuer à en parler, heu, avec tes proches, heu, ça serait vraiment une super démarche.
Oui, oui, bah, écoute, tu viens de, heu, souligner, heu, quelque chose, heu, commencer de nouvelles activités. C'est vrai que je m'étais acheté un piano, il y a pas longtemps et il est resté, heu, il est resté dans un coin et en soi, genre, heu, c'est vrai que, heu, être seul, ça commence un petit peu à me peser et et et heu, bon, ça m'a donné envie de revoir, heu, mon meilleur ami que j'ai pas vu depuis des mois donc, heu. Merci, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien d'en discuter avec toi et d'avoir un avis, heu, un petit peu objectif et heu et je vais mettre en place ce que tu m'as dit et essayer de passer à autre chose, heu, ça me fera du bien.
Ouais, super. Bah, écoute, il y a vraiment pas de souci et puis, comme dis, continue à avancer, continue à faire d'autres choses et puis, heu, je suis sûr et certain que, heu, que tu arriveras, heu, à t'en sortir.